Sicuramente sul lavoro, e in campo proprio professionale, l'assertività dà proprio la struttura di quello che sei, e quindi anche il fatto di non permettere agli altri di prevaricarti, di approfittarne. Quindi, è comunque qualcosa che va allenato secondo me. S anche in famiglia per carità, perché ci sono anche situazioni familiari, dove i familiari se ne approfittano della tua disponibilità eccetera; in quel caso però in famiglia, insomma, c'è anche l'affetto, c'è il legame; però sul lavoro, è f secondo me è proprio una dote, una qualità che bisogna assolutamente sviluppare, assolutamente. Perché altrimenti ti ritrovi a non essere più te, ma quello che gli altri vogliono fare di te, e quindi questa è una cosa che non non non non a non posso accettarla, ecco, non non la voglio accettare.
Sì. Sì, certo, comunque Ah, bello, bell No no, beh, certo, cioè, effettivamente ti perdi perdi un po' di identità o addirittura, uhm, se si s tra virgolette "succube" dei comportamenti altrui no, no, non è <chuckles> non è una cosa accettabile effettivamente.
Certo. Esatto, esatto. No, no, no, no non voglio essere pongo, nelle mani degli altri. <giggles>
E Eh, esa esatto bella bel immagine, anche perché dopo, ti trovi a a viverla anche male alla fine dei conti.
Sì, ti toglie il piacere di fare quello che ti piace poi, perché magari, uhm, se se si ha la fortuna di fare un lavoro, una professione, in qualsiasi campo sia, che ti piace, che ti soddisfa, eh, quella soddisfazione poi viene viene rovinata sicuramente.
Eh, sì. Mh. Esatto. Eh, no, beh, sono perfettamente d'accordo. Eh, allo tutto molto, molto interessante, questo questo viaggio nei comportamenti umani, e mi ha fatto molto, molto piacere.
Eh sì.